Oh. Berarti memang harus punya banyak planning ya untuk mensiasati ketika misalnya ada, eee, semacam distraksi gitu ya, di tengah jalan atau di tengah proses, eee, jadwal yang sudah disusun s tersebut gitu ya Kak, wah keren juga sih. Tapi pernah nggak ada misalnya Kakak kelewatan, eee, 1 materi kuliah gitu karena ada hal yang lebih urgent atau, eee, ketika disuruh dadakan sama, eee, pekerjaan tuh?
Iya. Betul betul. Eee, untungnya untungnya sih waktu itu, eee eee, apa namanya, untuk kuliahnya sendiri nggak pernah kelewat ya, untung. Jadi, eee, kalau dihitung-hitung kehadiran 100% lah, karena apa? Karena kalau kelewat 1, minggu berikutnya itu pusing pasti karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Iya, jadi kan dia bersambung gitu kan. Jadi gimana caranya tetep ikut, enggak tahu itu bawa HP, HP-nya sambil digantung di, apa namanya, pakai itu tali, terus habis itu sambil dengerin headset itu ya seringkali kayak gitu. Jadi sambil jalan gitu, eee, bawa, eee, gimana dengerin ini ya, dengerin kuliah gitu karena paling tidak, "Oh ada materi ini, oh ya ngerti-ngerti maunya ke mana," kayak gitu kan. Itu sih sering-seringnya kayak gitu kalau memang terpaksa banget tapi ti eee, tidak melewatkan
Oh. Oke oke. <chuckles>
apa, satu, eee, satu perkuliahan gitu karena, eee, pertama kalau kelewatan nanti berikutnya nggak tahu apa yang harus dikerjakan karena itu bersambung kayak seri gitu, dosennya ngasihnya sengaja kayak gitu, gitu kan. Heeh, jadi kayak, waduh ini kalau kelewat 1 aja kita udah bingung nih mau ngapa-ngapain, tanya kan tanya ke teman, iya kalau temannya itu paham gitu kan, kalau misalnya temennya nggak paham kita pusing lagi. Nah, masalahnya rata-rata mereka pada tanya ke aku, gitu kan repot jadinya. <laughs>
Hmm. Iya iya. Iya iya iya. Oh. <chuckles> Heeh. Betul. <laughs> Jadi tetap harus ikut ya, bagaimana pun caranya gitu ya, Kak, ya? Tapi pernah nggak sih ngerasa yang, "Aduh, eee, aku nih, eee, apa ya, kayak kokak kok aku ngerasa aku tuh sibuk banget?" Gitu ya gitu, terus ngerasa yang tiba-tiba, "Aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain nih." Ngerasa burn out gitu, pernah nggak, Kak?
Iya. Betul.